آه م آه بالضبط، إن أنا كنت أصلًا أنا في العادي باتفرّج على المسلسل العادي، باتفرّج على حلقة حلقتين والَّا حاجة في اليوم، لكن في الإنيمي ده أنا اتفرّجت كتير جدًا في اليوم واحد بس، دي كانت مرّه ح حصلت كده وكانت يعني إيه <chuckles> إستثناء، يعني كان حصل كده في يوم واحد.
إمم، إمم.
آآ، فهو كان بيشدِّني فعلًا الإنمي ده. الأحداث بتاعته يعني.
لأ كويس، أيوه لأ كويس، كويس أصلًا إن أنت يعني كنت كده واتحولت بقيت يعني حرفيًا 180 درجة لحاجة تانية، إن أنت ما بقيتش تحب أصلًا فكرة الظاهرة دي، وفكرة إن أنت تتفرّج على الأحداث مرّه واحدة، والأفلام مرّه واحدة، بس أنت شايف إن الظاهرة دي أصلًا ظاهرة صحية، والَّا مرهقة كده بالنسبة للشخص؟
ما هي كانت مرهقة بالنسبة لي بصراحة، إن أنا باقعد أتفرّج طول اليوم على مسلسل واحد، يعني م يعني طول اليوم كده بس باقعد أتفرّج على المسلسل ده كان مرهق بالنسبة لي، آآ، و يعني هي حلقة واحدة كفاية أو حلقتين، وبالذات موضوع إن أنا أنسى المسلسل ده، كان فعلًا عامل يعني إيه بيخليني كده ما اهتمش بالمسلسل، ما اهتمش بالمسلسل، آه، ومتضايق كمان بالضبط ف
إمم. متضايق. إمم، إمم ما تفتكر اللي هو أنت ممكن آه، تنسى اسمه حتى، لمّا تيجي ترشّحه لحد أو حاجة زي كده، اللي هو يعني ييجي يقول لك طَب إدّيني ملخص سريع ليه، تقول له ملّخص إيه؟ اللي هو ما تفتكرش أصلًا حاجة.
آه، تمام. مش فاكر <chuckles> مش فاكر حتى الأحداث بتاعته، آه، لكن إمم، بس أنا دلوقتي بقى خلاص بقى أنا زي ما أنت قُلت أنا اتحوّلت 180 درجة، بتف باتفرّج على حاجات الحاجات اللي أنا باتفرّج عليها دلوقتي، بقيت أتفرّج عليها حلقة واحدة في اليوم، حلقتين في اليوم، وخلاص على كده.
عشان ما علّقش معاك. أيوه، أيوه هو طبيعي بُصّ، يعني أنت أنت بتحب العكس تمامًا، أنت بتقول لي أنت ما بتحبش تتفرّج على المسلسل أو تعمل مشاهدة عليه من جديد، يعني أنت فاهمني، المسلسل التاني بس في ناس برضه تلاقيهم إيه، بيحبوا نفس الفكرة وبيحبوا إن هُم يتفرّجوا على المسلسلات من جديد، أنت شايف بقى كده من وجهة نظرك إن المنصات بقى بتتعمّد كده تخلّي المشاهدة تبقى مستمرة كده، اللي هو الsuspence بقى اللي بيحطّوه في آخر الحلقة و كده، واللي هو يخليك عايز تتفرّج على الحلقة اللي بعدها، ودي تشدّ دي ودي تشدّ دي، بيتعمّدوا ده؟
بس. آه.

لأ، لأ، صح معاك حق فعلًا، لأ كلامك منطقي بصراحة، ويعني كلامك جميل فعلًا، طب أنت أصلًا بتحب النظام بقى المسلسلات كده أو النظام العمومًا يعني بينزل كده موسم كامل مرّة واحدة، والّا بتفضّل فكرة إن المسلسل نفسه ينزل حلقة كل أسبوع كده؟
ما هو هي دي بقى النقطة، إن أنا باحب المسلسل كلّه ينزل مرّة واحدة، بس أنا اقعُد اتفرّج عليه حلقة بحلقة، يعني ما احبش إن أنا اقعُد أ
إمم. آه، يعني أنت ما تستناش إمم، إمم.
آه، أنا ما استناش المسلسل لمّا كل ح كل أسبوع حلقة لأ، أنا آه باعمل كده باتفرّج على كل حلقة عشان ما يتحرقليش حاجة آآ، إن أنا باخاف من الموضوع ده، إن ح يتحرق لي أي حاجة في ال في الأحداث أو كده، بس أنا احب إن السيزون كلّه ينزل مرّة واحدة، وأنا اقعُد اتفرّج عليه بقى براحتي، واقعُد اتفرّج كل حلقة آآ، كل يوم حلقة.
آه، يعني م ما تحبش ما تحبش يعني إن حد يجبرك إن حد يجبرك إن أنت إيه آآ، وحلقة كل أسبوع لأ تحب الحلقات كلّها تبقى قدّامك، وأنت بقى تختار على مزاجك، أتفرّج النهارده على حلقة النهارده 2 وهكذا صح كده؟ لا مزاج برضه، مزاج.
آه، بالضبط. آه، آه، بالضبط كده إن أنا أختار بقى براحتي آه، اللي هو ارتّب بقى المسلسل على كيفي أنا، قال لي النهارده بقى اتفرّج على حلقة والّا 2 بكرة هاتفرّج والّا مش هاتفرّج، يعني عادي الحلقة عجبتني ممكن اتفرّج عليها كمان مرّة آآ، بس إمم، آه أكيد طبعًا.
أيوه، أيوه. <chuckles> أيوه، آيوه. لأ. مزاج، مزاج، أنا باقول لك مش مزاج، مزاج والله بجد، طب أنت بالنسبة لك أنت بالنسبة لك من حوار الأنمي بقى والكلام اللي أنت اتكلّمته ده، بالنسبة لك كده تحب تتفرّج على حلقة طويلة بس، والّا تتفرّج على حلقات كتير بس تبقى قصيّرة؟ بمناسبة إن أنت كنت قُلت لي إن أنت اتفرّجت مرّة على 12 حلقة.